السلام عليكم.
عل عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أخبار حضرتك إيه؟ كل الأمور بخير، تمام؟
الحمد لله، يومك كان جميل؟
أنا الحمد لله تمام زي الفل، الحمد لله. جميل جدًا.
الحمد لله، الحمد لله. عندنا النهارده بقى موضوع مهم جدًا لكل بني آدم بصراحة على الساحة العامة و وكل حاجة يعني. آآ هل تعتقد أن الحكومات تقوم بما يكفي لحماية البيئة؟
إمم. آه. إمم.
إيه رأيك في إيه الإجراءات اللي الحكومة لازم تعملها عشان آآ ت تحمي البيئة يعني؟
إمم. هو بُص آه. تمام، هو بُص موضوع الحكومات، ودورها في البيئة، دوّة بيختلف بصراحة من دولة لدولة. يعني باشوف مثلًا دوَل بتهتم أوي بموضوع البيئة ده، ودوَل أو حكومات ما بتهتمِّش أصلًا خالص، أو بتسيبها كده بتعتمد على الناس وخلاص. أنا بالاحظ إن مثلًا دوَل زي أوروبا مثلًا، أو حتّى أمريكا، بيعتمدوا على الناس أكتر من إن هُم ما بيعملوش الدور كامل يعني. باحِس إن هُم دور الحكومة بيبقى خَدَمي أكتر، لكن مثلًا عندنا في مصر ما إحنا عندنا في مصر مثلًا في صنادِق الزبالة، في برضه زبّالين بييجوا يشيلوا الزبالة تمام، زي هنا. طَب ليه في مصر برضه بيبقى في برضه الموضوع مش نضيف، وهنا تلاقي الموضوع نضيف؟ فباحِس الموضوع مُعتمد على الناس أوي. أها.
إمم. إمم. مضبوط. ممتاز. جميل. إمم. إمم. تمام. آه. اهم، إمم. إمم. إمم أنا هاقول لك ليه بقى. لأ ما هو بُص، ما هو ده دور الحكومة برضه إن في التوعية، إن هي توعّي المواطن أو البني آدم، إزاي تحافظ على البيئة برضه، وتحافظ على نضافة ب مكانك، وبلدك، و وشارعك، و والحاجات دي. ما هو برضه البني آدم لو حافظ على النضافة فاهم، بيرمي الحاجة في الbasket الزبالة، يبقى الحاجة ت تتربط في كيس وتترمي، ما حدّش يرمي حاجة في الشارع، <tsk> فده بيرجع لسلوك البني آدم نَفْسه، فاهم وعلى اسلوب تربيته. فهو لو عنده وَعي فعلًا بما يكفي وهو بني آدم نضيف أصلًا، وجاي من بيت نضيف، هتلاقيه مستحيل إن هو يعمل بقى، اللي هو يقعُد يرمي زبالة في أي حتّة، و <tsk> ويبهدل الدنيا والكلام ده، فده أسا أساسه البني آدم.
إمم. تمام. إمم. إمم. تمام. إمم. إمم. إمم. صحيح.

إمم، عندك حق.
وده في رأيي بصراحة.
وما هو برضه الحكومة ه يعني ال برضه ال الحالة الإقتصادية بتأثّر برضه، يعني لو الحكومة عندها فلوس، تعرف تِصرف مثلًا على موضوع الزبالة دَوَّة والحاجات وإعادة التدوير والكلام ده كُلّه، بس أنا شايف إن من الحلول الكويسة هو برضه إن هو إيه، آآ، تشجيع الصناعة بتاعة إعادة التدوير، دِيَّة تِفرق كتير أوي بصراحة، يعني مُعظم الدوَل دلوقتي تلاقيها بتفصل، آه، تحُط البلاستيك لوحدُه والإزاز لوحدُه ومش عارف الورق لوحدُه، الحاجة دي للأسف هي مش مُطبّقة في دُوَل كتير يعني ده لو في الشرق الأوسط بالذّات يعني.
أكيد، أكيد. إمم. آه، بيشوفوها طبعًا، طبعًا، طبعًا. إمم. اهم. بس أعتقد لأ، أعتقد أعتقد الموضوع ده عندنا، بس طبعًا مش بالكثافة بتاعة أوروبا وأمريكا والصين والبلاد دي، لكن لكن إلى حدٍ ما أعتقد إن هو بدأ يبقى يبقى موجود عندنا وفي مصر أعتقد إن الموضوع ده اللي هو الrecycling ده موجود عندنا، بس برضه لسّه لسّه ما عندناش الإمكانيات اللي هي إيه، اللي ت <tsk> تقول علينا إن إحنا بقينا دَولة مُتقدّمة يعني أو عندنا، آآ، أو عندنا بيئة لأ للأسف إحنا عندنا حك الحكومة عندنا يعني إيه، بتحاول تخلّي البلد قذرة <chuckles> فاهم؟ على قد ما تقدر، <chuckles> <coughs> فبصراحة الموضوع ده صعب جدًا يعني <laughs> وبعدين عايز أقول لك على حاجة ب الناس برضه غريبة، يعني أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا شُفت موقِف في إسكندرية تمام، ال كانوا منزّلين باساكت اللي هي الكبيرة أوي زي اللي هنا في البرتغال دي للزبالة، أنت مُتخيّل الناس عملت فيها إيه؟
إمم. إمم. صح. إمم. بالضبط. امم. ما هي محتاجة فلوس للأسف. إمم. <laughs> آه. <laughs> آه. تمام. إمم. تمام، إيه بقى؟
الناس سَرقتها، الناس سَرقتها وعملتها براميل مخلّل. <laughs>
إمم. أهو شُفت بقى، ما هي المشكلة في كده، طَب ما الحكومة هي جَدعة ما هي صارفة ومكلّفة أهو بس الناس <laughs>
أنت مُتخيّل؟ آه، ما أنا باقول لك بقى إن هم إيه وصّلوا الناس إن هو إيه، أي حاجة تيجي منكم بقى، أنتم طلّعتوا عين أبونا وسَرقتونا ونَهبتونا، فإحنا أي حاجة ناخدها من بناخدها منكم بقى هي أصلًا من حقّنا يعني، فاهم، فوصّلوا فعلًا الناس لل للمبدأ ده، وقطعوا الجنازير والحاجات دي بهدلوا الدنيا إمم.
آه. إمم، صح، صح. أنت عارف والله بجد أنا في دماغي فكرة كده، آه، يعني مثلًا آآ، اليابان أنا كنت والله شُفت documentary قريّب من فترة كده عن اليابان وإزاي صناعة موضوع التدوير دَوَّة عندها صناعة قوية جدًا وداخلة في الاقتصاد بتاعها بشكل كبير أوي كمان، طَب ليه مثلًا يعني مثلًا مصر مثلًا على سَبيل المثال يعني <clears throat> ما نجيبش ليه مثلًا آآ، الشركات اليابانية دِيَّة وتسلّمهم مثلًا البلد في موضوع النضافة، اللي هو إيه، استلموا البلد أهِيّة، شوفوا موضوع النضافة وال إيه وال والمكسب اللي تطلّعوه هم أصلًا بيعملوا فلوس من الزبالة يعني الشركة اليابانية دي بتعمل أصلًا فلوس من الزبالة، يا عَم نضّفوا لنا البلد وشوفوا ضبّطوا موضوع النضافة دَوَّة وأنتم المكسب اللي بتعملوه يعني خدوا مثلًا 60 و40% للحكومة مثلًا وهكذا. يعني دي كانت في بالي بصراحة من زمان وعلى فكرة كانت اتطبّقت فترة كده
إمم. طبعًا. إمم. إمم، إمم، إمم. اهم. طبعًا. أيوه، أيوه. إمم. اهم.

مظبوط جدًا، مظبوط جدًا. إحنا وبعدين إحنا عندنا ثروات رهيبة جدًا في مصر، يعني عندنا حاجات بصراحة يعني تدخّل ملايين الملايين، بس لو الواحد يعرف يستغلها، بس أنت المشكلة أنت عندك كل حاجة متسابة كده زي ما هي، فتلاقي حاجات قليلة جدًا اللي هُم مستغلينها يعني.
امم. امم. آه. امم، أنت عارف أنا أنا نسيت أقول لك صحيح، موضوع أبو طارق ده، اللي هو بتاع الكشري. أنا بصراحة ال أنت شُفت في حاجات قريبة الأيام دي بقت كتيرة أوي كده بتاعة وزيرة خارجية النمسا <laughs> ومش عارف مش.
لكن إحنا عندنا حاجات جميلة. امم اهم. آه، آه، ليه بقى؟ أنا مستغرب جدًا الموضوع ده. إ إيه بقى، في إيه بالضبط؟
آه. وبتاع فرنسا باين و
مع إن مع إن في كشري كتير أكت أحسن منه يعني، في في كشري هند، وكشري التحرير، و وال والغباشي، <chuckles> وكشرينا، يعني
امم. مش عارف، مش عارف. لا ده أنا ده أنا يا باشا هاقطع تذكرة دلوقتي وأروح. ده أنا ريقي بدأ يجري. ده أنا قصد <giggles> أنا قُلت مثلًا ممكن احلو أوي زيادة عن اللازم كده، يعني الموضوع بقى كبير أوي للدرجة دي. ومش عارف سفيرة مين، مش عارف وزيرة مين وبتاع.
<laughs> طب أنت بتحب الكشري؟ <laughs> لا، أنا عايزك يا محمد، عايزك لما تنزل آآ تأكل عند سيد حنفي.
سيد حنفي. لأ، ما اظننش عدى عليّا ده. <clears throat> أنا اللي فاكره، اللي فاكره آخر واحد كان عاجبني هو كان عجبني في مصر لما كنت في شهر 6 اللي فات كده، كان اللي هو أبو دقة ما يقولش لأ. آه. ده عجبني جدًا بصراحة. والله العظيم. هو اسمه كده. لأ، هو اسمه أصلًا أبو دقة. بس هو يعني مكمل ال ال الslogan بتاعه ما بيقولش لأ.
أه، ده brand دلوقتي، عامل زي ال عامل زي التحرير ده. امم. أيوه. <laughs> لا، لأ، ده جديدة دي. لأ، ما سمعتش، أيوه، أنا فاهم. أيوه، أيوه. اللي هو الفيلم بتاع كلاشنكوف ده بتاع صلاح عبد الله. <sniffs> أبو دقة ما يتقالوش لأ. <laughs>
آه. موجود في مصر الجديدة في هيليوبلس. ال المطعم اللي هو بتاع كشري أبو دقة ده. بس بس خرافي. جامد جدًا.
أيوه. لا، أنا في عندي في عندي في المعادي بقى، عندي عندي في المعادي كشرينا وغباشي.
امم. آه. كشري إيه ده؟
الغباشي ده كشرينا وغباشي، ده يعني 2 brand بس جامدين جدًا. لما تنزل بقى إيه حاول تضبط الدنيا. كُل كشري و واخرب البيئة، فاهم؟
امم. أها. آه بالضبط. <giggles> ده بالعكس ده كده يحافظ لك على البيئة. آه. ده الواحد لا ياكل لحوم ولا بتاع ومش عارف إيه، يحافظ على اللحوم والأبقار كده إيه ترعى في المرعى وبتاع، عشان إيه، ي يحافظ على توازن البيئي. آآ، أفضل بكتير أوي. آه. والله أنا جعان أصلًا ومش عارف آكل إيه. أنا عمال أفكر أصلًا، يا ترى إيه اللي الواحد ممكن ياكله بس في نفس الوقت يحافظ على البيئة وهو بياكل. مش عارف بصراحة. عمال أفكر بشكل كبير أوي.
أيوه. <laughs> فده إيه، فده أحسن فرصة للبيئة بقى. <laughs> طبعًا. أيوه. أيوه، طبعًا. امم. أيوه، الخراب البيئي. <laughs> آه، لأ. أيوه، طبعًا، طبعًا. أ أو يعني وأنت بتفكر في الأكل فكر إيه، في البيئة برضو، بحيث إن الاتنين يبقوا matching كده مع بعض. آه. <chuckles>
<laughs> آه طبعًا. آه. لازم. آه. امم.
أنا أقول لك على حاجة، علبة فول يا باشا كده، وش وزيت زيتون وشوية طحينة واضرب يا معلم، وعليهم عصرة لمونة كده بقى، يا سلام. آآ، ريل بقى. <laughs>
آه. امم. صحيح. لأ صحيح، المشكلة المكان ده بعيد عني جدًا. مش عارف هاروح له فين ده. ده بمسافة. ده سفر.
<sniffs> آه، أنت بقيت بعيد صح. <tsk> يلا يا باشا حبيبي، ألف شكر، ألف شكر.
صحيح فعلًاً. شكرًا جدًا ليك. شكرًا جدًا.